Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Như vậy thì có nghĩa là mình thấy bạn có một cái sự tính toán, rồi lên tần suất, rồi cân đối cũng rất là rõ ràng đó chứ. Bạn đang là một người đang làm rất là tốt cái việc đó đó, như nên là cái cái cái vấn đề bạn lo lắng thì chỉ cần mình điều chỉnh một chút xíu là xong nè. Và bây giờ mình hỏi thêm một yếu yếu tố nhỏ nữa là nếu mà phải cắt giảm chi tiêu đi thì những cái khoản nào mà bạn có thể sẵn sàng cắt giảm được? Ví dụ bạn ví dụ, ừm, chi tiết một vài cái cái hoạt động mà bạn có thể cắt giảm được trong cái hoạt động chi tiêu của bạn này.
Ờ. Vậy hả? Ừm. Thì chắc chắn đó là hoạt động vui chơi thôi bạn, còn mấy hoạt động kia là không thể nào cắt giảm được rồi, ví dụ như là ăn uống. Đúng rồi, ăn uống nè hoặc là mình, ờ, chi trả cho những cái chi phí cố định nè, rồi mình còn có gia đình nữa thì có một số cái chi phí cố định là hông thể nào cắt được, tiền ăn cũng không cắt được, thì nếu cắt thì cắt tiền, ờ, tận hưởng cuộc sống thôi, tiền đi chơi thôi. Đó, hoặc là á, dùng tiền tiết kiệm, đó là 2 cái khoản là mình cắt được.
Ờ. Mà phần cứng hết rồi, đúng không? Ừm, ừm. Ừm. Rồi, ô kê.